Sim, exato, então, eh, agora só voltando realmente como estaf criar essa estabilidade e realização, eu demorei bastante assim, foi um exercício bastante demorado, mas hoje eu entendo que, ah, eu preciso pensar também na minha realização. Eu tenho, eu trabalho, eu tenho os meus compromissos, eu tenho as minhas responsabilidades, elas são grandes, sabe? Eh e todas elas eu as cumpro, mas eu me dou o direito de me de realizar desejos também.
Uhum. Ei. Hum Ah, entendi. Uhum. Sei. De se realizar fora do trabalho, interessante. E assim, uma dúvida, você diria que houveram erros e acertos nesse processo também? Até chegar em um em um equilíbrio ou não? Foi tranquilo?
É. Sim, ou mas mas aí que tá, eu acredito que houve erros, mas eu também acho que eu sou muito gentil comigo nesse ponto, eu acho que esses erros eles foram necessários pra eu aprender, né, aquela assim de sempre, são os erros que constroem quem a gente é também não é? Então esses erros eles realmente serviram de lição, me ensinaram, e alguns arrependimentos também nesse processo, porque tudo era novo para mim, afinal de contas eu estava fazendo algo que ninguém fez na minha família, então eu não tinha referencial, né, então bastante crua, imatura, enfim, então sim, aconteceu.
Hum. Hum. Uhum. Hum. Uhum e e você tem algum, algum exemplo, por exemplo, de um erro que foi um grande ensinamento que você possa compartilhar comigo?
Olha de um erro, não, de um erro que não que seja claro que eu cometi, mas nada que realmente me causou um grande mal-estar, mas eu tenho de um acerto.
Uhum, não, eu penso assim na questão do Ah, então divide <laughs> o acerto.
É, eu acho que é do acerto por talvez porque eu queira lembrar mais do do acerto, porque eu acho que foi mais importante e significativo para minha vida. Para e também, porque assim, pra pra as pessoas não não foi um acerto, era um erro, sabe? Eu exato, eu eu tinha um emprego em uma companhia multinacional em São Paulo, onde eu já estava alguns anos ali, né, na em diferentes áreas mas já com com um carreira até de certa forma consolidada, quando depois de muitos anos eu reencontrei a ele que viria a ser meu marido, morando no Estados Unidos, porque ele é americano, eu vivendo no Brasil, a gente se encontrou, e ali quando houve pedido de de casamento, eu não hesitei, disse que sim, então eu abri mão realmente da minha carreira, de tudo que eu tinha e a minha vida realmente se resumiu em fazer uma mala, 1, eu podia trazer 2 mas só quis trazer 1, <laughs> eu trouxe só 1 mala e realmente deixei para trás a estabilidade. Ah e
Perfeito. <chuckles> Hum, para o olhar externo. Certo. Uhum. Uhum, sim. Ah. Olha interessante, é que realmente toda a vida em uma mala, né, e
é embora, né, mas
em direção para o futuro.